हेलो, नमस्ते जी! आप आपका क्या हाल है?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
हम भी ठीक हैं। मैं ये सोच रहा था अ, जब आपको तनाव या उदासी महसूस होती है, तो आप खुद को कैसे खुश करते हैं?
जी। जी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको अपनी बात कहूँ, तो जब भी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है, या फिर ऐसा कभी भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशी नहीं है या कुछ तनाव है, तो बहुत मैं अपनी ज़िंदगी में देखिए थोड़ा या तो टहल लेता हूँ या प्रकृति के पास चला जाता हूँ। देखिए, उससे ना मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरीन लगता है कि कैसे मतलब मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। और हर इंसान को ना मैं कहूँगा कि ये चीज़ समझनी चाहिए कि अ, हम अगर प्रकृति के पास रहते हैं, जितना प्रकृति के पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। मैं कहूँगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में और बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी। जी। ठीक है। जी। जी। अच्छा, हाँ, मेरा भी यही मानना है। जैसे जैसे आपने बताया कि आपको प्रकृति से बहुत सारा लगाव है, आप बहुत खुश रहते हो। वैसे ही मैं भी प्राकृतिक सौंदर्यता को अवलोकन करना ठीक है, और उन पे अ रहना, झरने की आवाज़ में खो जाना, ये सब चीज़ें अ, मेरे को बहुत खुश रखते हैं, और मैं, मैं इन चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ। अ, ऐसा अ, ज दरअसल क्या है ना, जब हमें तनाव या उदासी होती है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम खुद को समझें और अपनी भावनाओं को द दबाएँ नहीं। जब हम भावनाओं को दबाएँगे, तो फिर हम अ, खुद को खुला नहीं पाएँगे, ठीक है। और, और मे मेरे को ये लगता है कि अगर अकेलेपन अग अगर अकेलेपन में अपने आप को हम समय देते, तो फिर उसमें हम अ, उसमें हम खुल जाते हैं। जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपको प्रकृति में रहने की बहुत अ, लगाव है और उसमें आप अ, खुलते हो, वैसे ही मैं भी प्रकृति से बहुत लगाव रखता हूँ और उसमें मैं खुल जाता हूँ। अ, आपका क्या मानना है, क्या हर कोई खुद को खुश कर सकता है?
उ, जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। हुँ, बिल्कुल। उ, जी। बिल्कुल। अ, जी। उम, बिल्कुल, देखिए मैं तो ये पूरी तरीके से मानता हूँ कि हमें ना ज़िंदगी में ये चीज़ समझनी है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा करें ना, जिससे हम और अच्छे से अ, मतलब अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, और चीज़ें कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल, हमें ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। देखिए, आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा ना पैसे कमाने के लिए या फिर और चीज़ों के लिए बहुत अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करने को तैयार हैं। लेकिन ना, उन्हें ये चीज़ भूल जाते हैं कि वे करना क्यों चाहते थे ये चीज़। आप लगा लीजिए, अगर हम कोई भी इंसान देखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अ, कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है कि वो खुश हो सके, मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके या खुश अ अ, महसूस कर सके। लेकिन जब हम कमाने लगते हैं, हमें और ही अलग तरह की की चिंताएँ लोगों को दिखाई देती हैं, और लोग अलग तरीके से ही चिंता वो हो जाते हैं, जनिक। आप क्या कहना है इस बार?
जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ, मेरा भी ये मानना है। अबर अग अगर हम देखें, तो दरअसल अ, क्या हो रहा है कि अ, जितने भी लोग हैं, वो उन लोगों के घर में, सबके घर में समस्या है, कुछ ना कुछ तो समस्या है, कोई मानसिक रूप से अ, जा रहा है, कोई फाइनेंशियल रूप से जा आर्थिक आर्थिक स्थिति उन लोगों का अच्छा नहीं है, कोई भूखे मर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सी ये सब चीज़ें असर कर रही हैं उन्हें खुश रहने को और अ, कोई कोई व्यक्ति तो पैसे की अ, लेन में लग जाता है, वो पैसे के ऊपर इतना हावी होता है कि उसका खुद का खुश भी वो इनकार करने लग जाता है, अ और वो कितना समझौता करने लग जाता है कि अ, परिवार की खुशी अलग रख के अ, अपनी खुशी अलग रख के, वो बस पैसे के ऊपर लगता है और मे मेरा ये मानना है, और मैं आपसे पूरी तरीका से सहमत हूँ इस बात को लेकर। अ, अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या कोई खास आदत या शौक है, जो आपकी मूड को तुरंत सुधार देता है?
जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। उम, जी। उम, जी। जी, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ तो बिल्कुल उस चीज़ से भी मेरे ना ज़िंदगी पर काफ़ी एक मतलब खुशहाली-सी छा जाती है। कोई भी दिक्कत हो मेरी ज़िंदगी में, कोई भी परेशानी चल रही हो, वो एक मतलब थोड़े समय के लिए दूर हो जाती है और उस चीज़ से मैं भूल जाता हूँ। तो देखिए, वो चीज़ें ना हमें अपनी ज़िंदगी में समझना चाहिए कि हम जितना हो सके समय बिताएँ एक-दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें करें, तभी हमारी ज़िंदगी और भी ची बेहतर भी होंगी काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में और भी चीज़ें मतलब अच्छी हो पाएँगी। तो बिल्कुल ये चीज़ें करते रहना चाहिए हमें। आपका क्या मानना है?
जी। जी। जी। अच्छा। उहुँ। जी। जी। हाँ, मेरा भी यही मानना है। जैसे अ, मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं तनाव में रहता हूँ या किसी चीज़ की चिंता में रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी अ, मम्मी से मैं ये बात कह पाता हूँ अ, बता देता हूँ और वो मुझे कुछ अस अ अ, जो सही सुझाव है, वो ना, वो वो मेरे को बता देती है और वो मेरे को अ, और आसान हो जाता है उन चीज़ों से अ, हट के फिर अपने आप को खुश कर पाना। ये मेरे को बहुत अ, बहुत सहज कर देते हैं और ऐसे ही मैं अपने बड़े पापा को कहता हूँ, अपने पापा को कहता हूँ, अपने भाई को कहता हूँ। कभी-कभी अ, जैसे कि अपना रिलेशन अ, का कोई अ, इश्यू हो गया हो तो फिर उन चीज़ों को लेके अ, लेके मैं अपने भाई के पास जाता हूँ तो वो मेरे को अ, संभाल लेते हैं। ठीक है? और इ हर इंसान की कोई ना कोई आदत या शौक होता है, जो उसका मूड तुरंत बदल देता है और मेरा यही है कि अ, मैं कभी अ, पेंटिंग करने लग जाता हूँ, कभी मैं गार्डनिंग करने लग जाता हूँ। कभी अकेले वॉक पे अ, चला जाता हूँ और कभी-कभार मैं अ, गिटार लेके अ अ, गिटार लेके धुन बनाना या गाना गाना, मेरे को ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं और यही मेरी आदतें हैं। अ, आपका क्या मानना है, क्या शौक सच में उदासी मिटा सकता है?
उम, जी। उम, जी। उम, बिल्कुल। उम, जी। उम, बिल्कुल। उम, जी। हुँ। बिल्कुल। जी। जी। उम, बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो देखिए, काफ़ी हद तक ऐसा सच है क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी मतलब हम देखें ना, तो बहुत अ, इन चीज़ों से अच्छी हो सकती है क्योंकि अ अ, ये चीज़ें ना मतलब हम अपनी ज़िंदगी में ना एक बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अगर हम ये चीज़ें समझें। या कैसे हम अ, चीज़ें अ, करें ना, तो बिल्कुल हर ज़िंदगी में मतलब ये चीज़ें करनी चाहिए कि काफ़ी हमारी ज़िंदगी बेहतर हो पाए, और मैं कहूँगा कि अ, ये चीज़ें ना हमें करते रहना चाहिए। देखिए, शौक एक मैं कहूँगा बहुत ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो और भी अच्छी हो पाएँ। तो बिल्कुल, देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें, तो और भी हमारे लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो पाएँगी, जिसमें ज़िंदगी में हम जीना भी अच्छे से अ, सीख पाएँगे, और हम और भी मतलब अ, खुश रहने की कोशिश कर पाएँगे। आपका कैसा मानना है इस बात में?
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी, मैं आप आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। जैसे आपने अ, बताया कि अ, शौक अ, को ध्यान रखते हुए अगर किसी इ किसी ने और उस पे अ, ब बढ़ावा दिया उन चीज़ों का आदत डाली, तो फिर उस उससे बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है, और मेरा भी यही मानना है। और खुशी सिर्फ़ अकेलेपन में नहीं मिलती, बल्कि अपने क करीबियों के साथ भी अ अ अ, मिलती है, और दोस्तों और परिवार के साथ बिताया हुआ समय भी वो एक एहसास दिलाता है। जैसे अ, चाय पर बैठकर बातें करना, ठीक है, और कभी-कभार अ, गप्पे लड़ा लेना, ठीक है, अपनी दोस्तों के साथ मज़ा करना, पार्टी वग़ैरह में जाना, ये सब चीज़ से भी अ, चीज़ें भी बहुत आसान कर देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरों के बिना इंसान खुश रह सकता है?
जी। जी। हुँ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए खुशी हमारे ना अंदर ही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें, तो बहुत से लोग इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी क्या ख़राब हो रही है और मैं कहूँगा कि ना हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और क्या उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर है अभी क्योंकि ना, बहुत से लोग इस तरीके के हैं, वो ना इस बारे में सोचते नहीं हैं कि उनके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो, ये जितना हो सके ना, हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा कम करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से समझ पाएँ और काफ़ी चीज़ें मैं कहूँगा जितना हो सके ना, हमें अपनी आप में खुशी ढूँढ़ेंगे ना जितना, तो उतना हमारे लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो पाएँगी। मैं इस उम, बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ कि जितना हो सके हमें ये सोचना है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, खुद से। आपका क्या मानना है?
जी। जी। ठीक है। हाँ। हाँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी, मैं पूरी तरीका से आपसे सहमत हूँ। आपका एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बोला, कि खुशी हमारी अंदर है और हर व्यक्ति को वो खुश कैसे रख सकता है अ, रख सकता है अपने आप को, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है और उ उसके लिए क्या क्या आसान है, क्या असल है, वो खुद ही पहचान ले तो अ, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? जैसे मैं क्या करता हूँ दरअसल ज जब-जब मे मेरे को तनाव रहता है ना, तो फिर मैं अ, कुछ अ, कुछ आदतें जैसी कि मेरे आदतें मेरी शौक हैं, मैंने आपसे अ, प पहले भी बताया कि मैं अ, गिटार लेके बैठ जाता हूँ और गाने गाना लग जाता हूँ। कुछ धुन बनाना लग जाता हूँ और इन चीज़ों से अ, क्या अ, मदद मिलती है आपको पता है, कि मैं अपने आप को खुल प खोल पाता हूँ। ठीक है? उस समय मैं मैं अपनी अंदर जो मेरी अंदर जो दबी हुई बातें हैं, वो मैं अ, इज़हार कर पाता हूँ इन चीज़ों से और और और और दूसरी आदत जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे को पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। तो अ, मैं मैं कभी-कभी बैठकर लंबी समय तक पेंटिंग करने लग जाता हूँ और वो उन चीज़ों की ख़यालें खल ख़्याल में डूब डूब जाता हूँ कि वो उन चीज़ों मेरे मेरे पेंटिंग में दिखने लग जाती हैं। तो फिर अ, इससे क्या होता है ना, आपका समय का सदुपयोग भी हो जाता है, आप क्रिएटिव और प्रोडक्टिव भी बन सकते हो और इन चीज़ों से बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो मेरा ये भी मानना है कि शौक से हमारा बहुत चीज़ों स चीज़ों के लेकर फ़ायदा हो सकता है, अगर देखा जाए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसी ऐसी ऐसा हुआ है, जब छोटी-छोटी खुशी ने आपको दिन को पूरा बदल दिया हो? उस बारे में कुछ आप बताएँगे?
हुँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। उ, जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल, देखिए कई बारी ना ऐसा होता है हमारा मूड बहुत बेकार हो जाता है काम की वज़ह से या किसी और वज़ह से हमारा काम बना नहीं होता इस प्रकार। तो मतलब आप देखिए अगर ना एक बारी ऐसा हुआ था थोड़े समय पहले ही मैं एक रास्ते से जा रहा था और मैंने देखा कि एक इंसान को ना मतलब चलने में दिक्कत आ रही है, तो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसकी थोड़ी-सी मदद करी तो देखिए तब मुझे एक तो बहुत अच्छा भी महसूस हुआ कि किसी ने मतलब मुझे दुआ भी दी और मतलब उसे अच्छा भी लगा। तो मतलब आप देखेंगे ना ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को काफ़ी एक अच्छा मोड़ पर दे देती हैं और मैंने को इतना भी पता चला देखिए हम छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर ये जितना हो सके ना तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके पास ज़िंदगी में कभी आ भी जाएँ। तो मैं कहूँगा देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को चीज़ें समझ में आएँ कितनी उनके लिए ज़रूरी होंगी और कितनी चीज़ें मतलब अम, ये बेहतरीन हो पाएँगी। आपका क्या मानना है इस बारे में?
हाँ, हाँ। जी। जी। अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अ, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। जैसे आपने आपका अनुभव बताया मे मेरे साथ भी अ, ऐसा एक अनुभव रहा है। एक नहीं बहुत सारा अनुभव है असल में। अ, मैं मैं मैं आपसे बोल रहा था ना जैसे मैं अ, उदासी में अ, गाने व गाने व वाने लिखना अ, शुरू कर देता हूँ। आप अ अ, खुद का ही गाना अ, लिखना शुरू कर देता हूँ। और उस वक़्त क्या हुआ था मैंने एक बार मैंने अप अपने भैया को मेरा गाना सुनाया था ठीक है? और वो सुनकर मेरे मेरे को एक कम्प्लीमेंट दे दिए और उ उन चीज़ों को और अ, मोटिवेट कर दिए मेरे मेरे में कि, "ये सब चीज़ें तू कर रहा है ये तेरे पे काम आ रहा है। तू अ, इन चीज़ों को लेके एक प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट भी बन सकता है।" तो उन चीज़ों ने मेरे मे मेरे मेरे में बहुत उत्साह। अ, प्र उत्पन्न की ठीक है और अ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ एक बार क्या हुआ था ना तो अ, जी, जिन चीज़ों पे मैं लड़ रहा था। अ, जिन चीज़ों पे अ, मेरे को मुश्किल लग रही थी जैसे कि अ, एक पढ़ाई है और में अ, गणित। गणित मेरे को बहुत ही अ, मुश्किल लगता है अ, आसान नहीं लगता है पढ़ना और अ, एक एक सवाल था और उन चीज़ों पे मैं लग रहा था उसको सॉल्व करने को लग रहा था वो मेरे से हो नहीं पा रहा था तो फिर अ, तो फिर मैंने अ, क्या किया? कि अ, ए ए एक मेरा भैया है उनसे जाके मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को मदद की और फिर उन्होंने मु मेरे को कोई टिप्स भी दे दी। सो अ, इन ये चीज़ों को लेकर मेरे को क्य क्या अ, महसूस हुआ कि अगर हम खुल जाएँ और अपनी समस्या किसी के अ, आगे लेकर जाएँ, तो वो हमें मदद करने के लिए अपना अपना बात ज़रूर रखेंगे। वो अपने अपने ख़्याल अपने भाई को ख़्याल ही करेंगे ना प्यार ही देंगे ना। तो हमें चुप नहीं रहना है हमें खुलना है। हम हमारे में गलती क्या होता है ना कि हम बोल नहीं पाते अ, भईया के पास बा अ, माता-पिता के पास हम जा नहीं पाते, मुँह खोल नहीं पाते हमारा अंदर जो अ, जो चिंता है जो तनाव है, वो हम व्यक्त नहीं कर पाते और इन चीज़ों इन चीज़ों अ, से बहुत ही समस्या होता है। आपका क्या मानना है?
जी। जी। उ, जी। जी। जी। जी। जी। हुँ, जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं कहूँगा देखिए एक अगर हमारी ज़िंदगी में ना अ, मतलब आप लगा लीजिए हमारा कोई परिवार का सदस्य हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे लिए अ, मतलब हमारे लिए काफ़ी वो रहते हैं, जैसे बड़े भाई की तरीके से आप फिर हमारे लिए मेन्टर टाइप। तो आप लगा लीजिए उससे भी ना काफ़ी ज़िंदगी पर एक मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं और मैं कहूँगा हर इंसान को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ कैसे मतलब ज़िंदगी में फ़ा फ़ायदेमंद रह सकती है और हर इंसान को कुछ न कुछ इस प्रकार का करते रहना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी और अच्छी भी हो। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बारे में ना इतना नहीं सोचते। लेकिन हमें मेरे हिसाब से सोचते रहना चाहिए इन चीज़ों का और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जितना हम अपने परिवार से प्रकृति से जो असली चीज़ें हैं जो मतलब ज़िंदगी की मैन मेड नहीं है ना हम उनके पास रहेंगे ना। तो देखिए खुद पे खुद होंगे खुशी मिलती जाएगी। मैं तो यही मान हूँ हर चीज़ बहुत मतलब खुशहाली से बढ़ती जाती है। देखिए आज के समय में जो लोग हैं ना उन्होंने खुशी को भी एक मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में डाल दिया है कि अ, हमें अगर गाड़ी मिलेगी तब हम ज़्यादा खुश होंगे तो ये चीज़ गलत है। तो खुश रहने के लिए हमें आपसी में प्यार ब जताना है, हर एक को खुश रखने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसी बात पर मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मुझे अपने विचार भी बताए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। हाँ जी। जी। हाँ जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। मैं भी आपसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।